Eh, Kak aku mau cerita dong, mmm, aku lagi bingung banget nih jadi aku tuh kan, eee, pernah punya usaha ya, usaha aku tuh lumayan sih udah berjalan 3 tahun gitu kan, tapi ternyata tiba-tiba bangkrut, eee, gagal gitulah ya terus, eee, sampai akhirnya aku ketika mau mencoba usaha lagi tuh kayak ada rasa trauma aja gitu Kak karena, setelah kebangkrutan itu banyak banget ninggalin, eee, apa ya namanya ninggalin, kayak, eee, hutang gitu kan udah gitu itu juga kayak, eee, menyisakan trauma karena dulu kan aku sangat-sangat bergantung dengan usaha itu dan, eee, orang tua aku juga gitu kan bergantung dengan usaha itu dan akhirnya ketika usaha itu udah nggak ada, jadi kayak nggak ada pegangan lagi gitu kan terus
Mmm, boleh gimana? Oke. Oke. Iya paham, mhm.
Ketika aku mau nyoba lagi sebenernya peluang ada tapi kayaknya aku takut gitu Kak buat mencoba lagi karena, takut gagal lagi dan takut meninggalkan hutang lagi gitu kan kira-kira, mmm, ada saran gak ya, eee, gimana ya biar menghadapi rasa takut itu gitu karena potensi buat aku buka usaha lagi tuh sebenernya tinggi banget gitu Kak.
Oh iya sebelumnya aku mengerti banget sih apa yang Kakak rasakan dari kegagalan itu terus Kakak trauma kemudian Kakak ngerasa takut untuk memulai lagi karena mungkin dari kegagalan Kakak itu banyak banget nih kerugian-kerugian materi yang Kakak hadapi sehingga banyak banget cobaannya. Nah, mmm, kalau boleh tahu nih Kak kalau boleh tahu secara singkat aja ya apa sih yang terjadi saat kegagalan besar itu Kak, eee, selain hutang Kakak yang bertambah tadi apakah, eee, mempengaruhi nih kehidupan rumah tangga Kakak dan, eee, hubungan keluarga besar gitu?
Mhm, betul betul. Mmm, iya Kak jadi sangat, eee, apa ya waktu kegagalan besar itu ya waktu aku bangkrut itu, karena semuanya bergantung kan sama aku orang tua gitu kan kemudian biaya adik sekolah gitu kan, itu kayak aduh ini harapan buat ke depannya gimana ya? Aku kayak apa ya tiap hari tuh, eee, mikirin gitu gimana ya ke depannya ini orang tua aku mungkin kalau misalnya sekarang aku masih ada simpanan ya Kak buat menghidupi orang tua aku, menghidupi anak-anak aku gitu kan tapi aku kayak aduh ke depan ini gimana ya? Gitu kan sehingga akhirnya, eee, ketika terjadi kegagalan itu ya semuanya gitu kan rumah tangga mungkin ya tiap hari jadinya gak kondusif udah gitu aku jadinya gak fokus buat ngurus anak gitu kan kemudian, eee, orang tua juga jadinya mungkin khawatir karena aku tuh paling gak suka paling gak mau ngeliat orang tuaku khawatir gitu loh Kak jadi, ya kayak seperti itu sih Kak yang terjadi gitu Kak waktu waktu kegagalan itu terjadi.
Oke. Oke. Oke. Oke. Mmm, iya aku paham sih dan itu sebenarnya wajar banget Kak ketika Kakak mendapatkan ujian merupakan, eee, kegagalan dalam usaha nah gesekan-gesekan itu mungkin terjadi dan itu adalah hal yang wajar, ah, tapi, sebelumnya aku juga mau tahu lagi nih Kakak kan tadi sempat bilang kalau Kakak itu pengen, eee, banget memulai, eee, usaha lagi, ada potensi kan untuk memulai usaha, tapi Kakak bilang tadi agak trauma dan takut gitu nah, selain perasaan takut ada nggak, eee, kayak halangan-halangan Kakak untuk memulai usaha lagi?
Mhm, iya betul. Iya, mhm. Betul. Mmm, halangannya ya itu ya itu sih Kak ya sebenernya kalau misalnya, eee, modal mungkin kalau aku memulai lagi modal sudah ada ya Kak bahkan ada orang yang mau investasi gitu kan, eee, tapi aku takutnya karena aku pernah meninggalkan hutang bekas usaha itu aku tuh takut gitu ketika orang berinvestasi di usaha aku aku malah jadi merugikan mereka gitu ya Kak, karena, eee, sisa-sisa hutang kemarin bekas usaha juga itu meninggalkan hutang kepada, eee, para apa ya kayak yang nyimpen modal gitu Kak istilahnya investor gitu kan kayak gitu kemudian, eee, apa namanya, eee, hutang-hutang bekas ke pengepul juga kan, eee, masih ada gitu kan nah. Sebenernya, eee, kita lagi ini ya, eee, aku sama suami tuh lagi berusaha menyicil hutang-hutang itu karena sem es eee, sekarang kita juga ada kerjaan ya Kak freelance gitu kan, cuman ya mungkin tidak seaman yang dulu gitu Kak keuangan kita tuh gitu kan nah, jadi, eee, kalo misalnya traumanya ya itu ya Kak yang tadi hutang kemudian takut juga gagal lagi sih Kak karena ketika gagal lagi itu sakit hati banget ya Kak usaha yang udah dimulai bertahu udah udah berjalan bertahun-tahun tiba-tiba bangkrut gitu kan itu semua kenangan tuh ada di sana gitu loh karena, gimana ya Kak biar misalnya, <smacks lips> eee, aku tuh pengen sebenernya pengen tapi biar gak takut lagi gitu Kak.
Oke. Mhm. Oke. Oke. Oke. Oke, mhm. Oke aku sebenarnya pengen banget nih udah mau ngasih saran ke Kakak tapi ada 1 hal lagi yang ingin aku tanyakan nih Kak, nah tadi kan, eee, Kakak bilang itu, eee, udah banyak kerugian dan, orang-orang dulu yang pernah berinvestasi ke Kakak itu jadi Kakak khawatir nih ketika ingin memulai lagi mereka nggak percaya karena pernah, eee, mengalami kerugian gitu ya Kak ya mhm, nah rasa takut Kakak ini pernah gak Kakak atasi, eee, misalnya Kakak untuk mencoba melakukan apa gitu dan kalau pernah kira-kira itu berefek gak?
Mmm. Iya betul, mmm, iya. Aku paling ya, mmm, bisanya berdiskusi sama suami karena kan selama ini aku menjalaninya dengan suami ya. Sebenernya kalau suami sih udah kayak ngasih semangat gitu kan ya Kak, eee, "Coba Helda coba deh kita, eee, coba lagi," gitu kan meskipun, eee, ketika misalnya hari ini aku semangat gitu kan kemudian besoknya ada perasaan yang gak enak lagi gitu Kak aduh takut lagi nih kan sebenernya padahal ini waktunya tuh, eee, lagi bagus-bagusnya nih, eee, ketika, ee, aku mau jualan ini timing-nya pas gitu kan karena kan menjelang Ramadhan misalnya nih jadi, eee, sebenarnya bagus tapi ada halangan-halangan aja gitu Kak, eee, apa ya yang bikin aku tuh menciut lagi gitu jadi kalau misalnya ini mungkin aku kayak berkonsultasi ke suami kemudian ke temen-temen yang bekas, eee, usaha aku gitu paling itu aja sih Kak ya yang aku apa namanya yang aku pernah coba gitu kan dan mungkin ada efeknya, tapi sementara aja sih Kak yang aku pengen, gimana ya biar yakin gitu Kak aku tuh bisa sebenernya buat, eee, mencoba usaha lagi gitu loh Kak gimana ya Kak?
Oke. Oke. Mhm. Oke. Mmm. Oke. Oke aku turut prihatin ya Kak atas ujian dan kesedihan yang Kakak lalui, nah eee, kalau saran dari aku ya terhadap semua cerita Kakak tentang kegagalan terus meninggalkan hutang dan ujian yang lain-lain itu, eee, Kakak boleh banget tuh yang Kakak lakukan tadi untuk diskusi dulu sama suami, namun saran dari aku diskusinya harus jelas nih seperti bagaimana cara mencicil hutangnya itu dulu, nah untuk ketakutan-ketakutan yang Kakak hadapi aku sarankan, eee, Kakak boleh memulai mengambil, eee, membuat langkah baru gitu jadi anggap aja kegagalan yang kemarin itu sebagai pelajaran Kakak bisa ambil poinnya, eee, kenapa usaha Kakak kemarin tidak berhasil nah Kakak ambil poin-poinnya dan itu akan, eee, menjadi rencana tujuan Kakak ke depannya. Nah ketika Kakak sudah susun semuanya dan mungkin bisa Kakak buat sebagai proposal dan proposal itu sehingga sampai mateng, dan Kakak serahkan kepada teman-teman Kakak yang mau berinvestasi, eee, mungkin mereka bisa dengan yakin ketika melihat proposal Kakak itu, kira-kira saran dari aku ini relate dan bisa nggak untuk dilakukan kepada Kakak?
Mhm, iya benar benar. Mhm, iya iya. Mhm, iya benar sih, iya iya. Iya sih aku gak kepikiran buat pake proposal ya Kak mungkin kalau proposal itu mungkin lebih matang ya Kak, eee, perencanaan dan apa-apanya gitu ya nah, eee, bisa sih Kak aku, eee, nanti mungkin aku coba bikin proposal gitu Kak tapi Kak, eee, kalau misalnya ya Kak cara meyakinkan diri sendiri gitu kalau misalnya wah aku tuh bisa, eee, apa namanya memulai lagi membuka usaha lagi dan, eee, apa namanya nggak akan gagal lagi nih gitu kan gimana ya Kak cara biar aku tuh, mmm, apa ya namanya yakin gitu kalau yang kemarin tuh sebenernya ujian dan, eee, ini tuh sebenernya bisa gitu Kak dimulai lagi dari awal lagi gitu wa karena kan banyak juga se eee, apa ya pengusaha yang bangkrut kemudian mulai mulai lagi saya segitu Kak, mhm, gimana ya?
Mhm. Oke. Benar. Oke aku, eee, senang sih dengan rasa semangat Kakak ingin berjuang dan bangkit lagi aku apresiasi banget, nah terkait pertanyaan Kakak tadi aku sarankan, Kakak pertama untuk menguatkan hatinya tadi ya seperti, eee, kegagalan yang Kakak alami tadi adalah ilmu untuk Kakak bisa berkembang nah diambil seperti poin-poin kenapa bisa gagal, apakah mat dari marketing-nya ataukah dari produknya nah itu bisa dievaluasi bersama suami, kemudian untuk, eee, membuat Kakak lebih yakin lagi, eee, Kakak yakinkan lagi nih bahwa yang Kakak bilang tadi timing-nya sudah mau tepat karena menjelang bulan Ramadhan nah.
Mhm. Nah betul betul.
Eee, bisa dipakai timing itu sebagai, eee, motivasi Kakak bahwa kesempatan itu tidak akan, eee, Kakak lewatkan nah ketika sudah itu Kakak Kakak udah ngerasa semangat karena u sudah ada motivasi itu, nah aku sarankan untuk memulai penjualannya itu me dari kecil dulu misalkan seperti online dulu mulai dimulai dari sekarang tapi Kak, rik kira-kira sarannya relate dak gak, dan bisa Kakak lakukan nggak?
Oh iya benar sih. Iya bener sih ya Kak kalau misalnya aku aku gak kepikiran sih sebelumnya tentang jualan online ini bener juga kalau jualan online kan mungkin modalnya gak segede itu ya Kak bisa pakai modal sendiri juga dan gak perlu ada biaya sewa toko gitu ya Kak, atau membeli ruko gitu iya sih aku bener-bener gak kepikiran sih Kak, eee, tapi apa ya namanya, eee, mungkin nanti aku bisa terapkan ini dan aku bisa konsultasikan ke suami aku ya Kak, eee, ini aku sekarang bener-bener lega banget ya Kak makasih banget loh Kak, eee, sarannya dan, eee, mungkin nanti ya Kak kalau misalnya, mmm, aku mau ada cerita lagi ke Kakak boleh ya Kak? Eee, aku, eee, menghubungi Kakak lagi Kak.
Iya. Bener. Oke. Mmm, boleh banget aku dengan senang hati sih mendengarkan semua cerita dan keluh kesah Kakak dan aku akan sebisanya nih untuk memberikan pendapat dan saran terbaik untuk Kakak dan aku seneng Kakak sekarang udah mulai lega karena, eee, saran-saranku tadi dan semoga semua itu bisa Kakak lakukan dan j berhasil, berjalan dengan lancar ya Kak.
Iya Kak makasih banget ya Kak, mmm, nanti kita ngobrol lagi sekarang aku mau, eee, coba konsultasi sama suami makasih banget Kak sampai jumpa.
Sampai jumpa Kak.